Şimdi şöyle ki, eee, en sevdiğimden kasıt olarak böyle hayatımı gerçekten, eee, yönlendiren, hayatıma bambaşka anlamlar katan bir anıdan bahsetmek istiyorum. Ya hı hı.
Gerçekten mi? Yani, bu kadar etkileyici bir yemek ne olabilir ki? Çok merak ettim.
<chuckles> Ya şöyle ki, eee, ne yazık ki aslında çok çok da böyle mutlu ve harika bir anıdan bahsetmeyeceğim aslında. Emm, aynen şimdi yavaşça anıya geçelim istersen. Emm, yaklaşık 10-11 yaşlarındayım. Benim de tabii küçük bir kardeşim var, eee, adı da Yunus. Yunus da işte ben 11 yaşındayken aramızda 5 eee, yıl var. O da 6-6,5 yaşlarında falandı.
Ya. Hı hı. Evet. Hı hı. Çok güzel. Hı hı.
Emm. Neyse. Daha
Neredesiniz mesela?
Ha doğma büyüme İstanbulluyum ya. Eee, İstanbul'dayız tabii ki.
Ç hayır, hayır. Mesela bu anını anlatıyorsun, yemeye başladın ya. Şey, neredesiniz o yemeğin olduğu yer?
Hı hı. Ha, ya şimdi şöyle ki, eee, anının bayağı önünden girdim, o yüzden yavaşça yediğim yere doğru geleceğiz. <chuckles>
Hı hı. <chuckles> Evet, tamam. İstanbul'dasınız.
Eee, bayağı hı hı, aynen öyle evimizde oturuyoruz, beraber oyun oynuyoruz falan filan. Eee, kardeşim işte, biz oyun oynuyorken yanlışlıkla benim, eee, sağ, eee, bacağıma vurdu. Böyle ayağımla bacağımın arası böyle eklem var ya, eee, adını unuttuğum bir eklem. <chuckles> Eee, tam olarak oraya vurdu yanlışlıkla. Eee, ve normalde hani, ben böyle, eee, hani, çok küçük darbeler aldığımda "A!" diye böyle bağırıp ağlayan bir çocuk da asla olmadım.
Evet, olabilir. Evet. Hı hı. Hı hı. O ayak bileğindeki yuvarlak kemik ise eğer çok acı verir.

Öyle mi?
Yani aslında çok yoktu da çünkü, eee, çok öyle doktor filmi izleyen bir insan da değildim, küçüklüğümde. Eee, ya, ondan gerçekten garip bir hissiyat. Hani, hâlâ gözümün önüne gelir ve çok garip bir düşünce, yani, gerçekten, eee, umarım Allah kimseye yaşatmaz yani. Emm
Hı hı. Hımm. Anlıyorum. Hı hı. Evet. Yemek bunun neresinde? <laughs>
<chuckles> Şimdi oraya geliyoruz, işte, iyileştim falan filan, tamam mı? Emm, o Baltalimanı'nda babam, işte, taburcu olduktan sonra bana, eee, oradan bi bir tane büfe var, tamam mı? Baltalimanı'nın orada ve, eee
Evet. Eee Evet. Hastaneye yakın bir yer mi?
Evet, evet. Hatta hastaneye bağlı olması lazım. Emm, direkt, böyle, hastanenin girişinin solunda bir yerde ve, eee, o büfede öyle bir kavurmalı kaşarlı tost var ki. <chuckles>
Evet. Evet. Hımm. Gerçekten Kavurmalı ve kaşarlı tost. A, çok ilginç! <chuckles> Yani tost deyince insanların aklına sucuk, salam, işte, eee, peynir domates o tür bir şeyler gelir de kavurmalı <chuckles> tost olması çok ilginç. <chuckles>
<clears throat> Aynen. <chuckles> Hı hı. <chuckles> Yani, eee, e et yemeyi severim. Bir de açtım. Evet, evet. O zaman da açtım. Yani çok eminim aç olduğuma.
Aç mıydın? Hımm, harika. Peki, hastaneden taburcu olduktan sonra mı oluyor bu, ııı, karşılaşman? Hı hı.
Aynen. Eee, işte, beni tekerlekli sandalyede götürüyorlar falan filan. Tabii, tam taburcu olmaktan kastım, hani, sadece hastaneden çıkışım. Eee
Ne güzel. İzin verdiler. Evet. <chuckles>
Aynen. Yani bir daha hastaneye dönmeme gerek yok şeklinde. Hani alçı var, eee, falan filan. Tabii, ondan yaklaşık bir 3-4 yıl sonraya kadar yürüyemedim, eee, tam olarak da onu boş ver. O oralar kötü yerler. <chuckles>
On Hı hı. Evet. Tamam biz, eee, lezzetli kısmına gelelim. <chuckles>
Aynen öyle. Biz, hani, benim çok rahatladığım noktaya gelelim, işte, acımın dindiği noktaya gelelim. Eee, işte, orada babam o kavurmalı kaşarlı tostu aldı ya bana, ben
Hı hı. Evet.
o tostu yedim ya. Yani o tostu farklı f çok farklı bir şey vardı sanki böyle küçükken, eee, o durumdayken, ııı, hani, yani tabii Allah korusun ama öleceğime inanmıştım da. Eee <laughs> Hayır. <laughs>
Kurban mı kesilmiş? Senin <laughs>
Öyle değil de. İşte, sanki ç gerçekten böyle hayata gözlerimi yumacağıma inanmıştım ve, eee, kurtulmaya kurtulacağıma inanmıyordum.
Evet. Çok ilginç.